بصي، أنا ما بانتقدوش، ده من الآخر يعني أنا طريقتي معاه يمكن هو بيحبني أنا أكتر من اخواتي، يعني اخواتي اللي هو عايش معاهم دلوقتي، هم ممكن يتصلوا عليه طول الليل ما يردش عليهم ولا يعبّرهم أصلًا، عشان عارفين إن هم هيهزقوه أو ي ي يقولوا له مثلًا يالَّا تعالَ يالَّا بسرعة يالَّا مش عارف إيه، آآ، لكن هو أنا لمَّا باكلمه من أول مرة يعني هم لمَّا ييأسوا إن هو يرد عليهم، يكلموني فأنا اتصل من أول مرة يرد عليَّا عادي، فاهمة؟ يعني هو حتى بيقول لماما لو عايزة مني حاجة خ خ خلي خلي أختي الكبيرة هي اللي تتكلم، خلي إيمان هي اللي تتكلم، مش مش حد من خ من ولادك التانيين مش عايزهم يكلموني أصلًا، خليهم يسيبوني في حالي. أنا ما بانتقدوش فاهمة يعني
الحنيّة بتفُك الدنيا. أ متقبّل منِك، طب ده طب هل ده ليه علاقة بشخصيتِك اللي بعد ال30، اللي هي من 5، 6 شهور، والَّا ليه علاقة بشخصيتِك اللي قبل كده، يعني إيه هي نقطة ال ال ال آمم التواصل أو الالتقاء، اللي ما بينِك وما بينه، إيه الكيميا اللي موجودة دلوقتي؟
أيوه، لإن أنا ما بانتقدوش. هي الكيميا إن أنا حاسة إن أنا كان فارق بيني وبينه 13 سنة، كانت ماما زي ما باقول لِك كده كانت شغالة على طول، فهي هتسيبه لمين غيري، فأنا حرفيًا أنا اللي كنت باغيَّر له الpampers أنا اللي كنت بارضعه ب بادِّي له الببرونة بتاعته اللي ماما كانت سايباها لي، أنا اللي كنت بانيمُه وكنت باشيله على بال ما ماما تخلّص اللي وراها وتيجي، فأنا باقول لِك أنا كنت 13 سنة يعني بنت كبيرة، كنت شايلة مسؤولية أخويا الصغنون اللي لسه مولود، متخيلة، فأنا حاسّة إن أنا مامته، يعني أنا حتى لسه قايلاها له قريب، أنا باحس إن أنا مامتك أنت مش أخويا زي مثلًا ما اخواتنا التانيين فاكرينك أخوهم كده وخلاص، وأنت عبء عليهم، لأ أنا مامتك، أنت ابني التاني، أنا عندي أصلًا ابن، فأنا باقول له أنت ابني التاني، آه بالضبط، أنا كنت وقتها أمه الصغيرة.
فإن فهو أنتِ أمّه الصغيرة. ابنِك الأولاني بقى، ابنِك البِكري بقى.